أنا مش على التليفون دايمًا. يعني باتكلّم على على الكمبيوتر وأحيانًا بيبقى مثلًا ييجي لك ت رسايل تَبَع الشغل على التليفون، فأغلب الأوقات بيبقى على الكمبيوتر يعني. فطبعًا برضه هي حاجات مُضرّة. يعني لو أنت فضلت قاعد كتير قُدّام الكمبيوتر دماغك هتصدّع و كلام من ده. طبيعة الشغل بقى اللي هي مثلًا إيه، اللي هي أمن سيبراني. اللي هي cyber security.
إمم. ماشي جميل. بالضبط آه. إمم. ماشي. فده بيخلّيك دايمًا قاعد على كمبيوتر و و ومركّز جدًا فيه، فده أنت حسّيت إن هو بي بيأثّر على صحّتك بقى زي نَظَرك أو دماغك، بيخلّيك مصدّع كل الكلام ده.
فأنت طبعًا آه، آه، طبعًا. بالضبط. أيوه آه، طبعًا، طبعًا. وخصوصًا إن أنا يعني بقى ملزوم منّي مثلًا تاسكات كتير ف م ومحتاجة تركيز طبعًا، لإن أنت م بتأمِّن حاجات مثلًًا أو حتّى لو في حتّة ال الهجوم، فأنت برضه يبقى مطلوب منّك حاجات تعملها، تاسكات بتعملها في وقت معيّن، فأنت لازمًا تبقى مركّز جامد جدًا فاهمني؟ آه.
ماشي. إمم. إمم، إمم، إمم. جميل جدًا. آه، آه. طب حصل لك قبل كده بقى موقف مثلًا اتعرّضت ف ليه وحسّيت إن أنت بقى تعبان جدًا بسبب حاجة زي كده، أو رُحت كشفت مثلًا عينك وجعتك أو يعني أعراض ظهرت عليك واكتشفت بعدين إن كل ده بسبب الشاشة اللي أنت قاعد قُدّامها؟
آه طبعًا، آه. آه. بصراحة يعني بُص، خلّينا مثلًا نتكلّم في حتّة النظر الأول قبل الضهر. أنا أصلًا يعني الإنسان عندي عندي حساسية من صغري. يعني أنا مثلًا في فَصْل ال الربيع مثلًا ب ب الرياح بقى وال والتُراب وكلام من ده، عينيّا بتبدأ كده اللي هي تحِس إن عينيّا ناشفة كده، فحتّى لمّا باقعد قُدّام الكمبيوتر كتير باحاول إن أنا يعني إيه، من فترة للتانية كده أقوم أجيب حاجة، أبعد شوية مثلًا عن الكمبيوتر رُبع ساعة والّا على الأقل مثلًا 10 دقايق تبعد تبعد حتّى عن الكمبيوتر عشان خاطر النَظَر يعني. وحوار بقى ال وحوار بقى طبعًا ال الدكتور وكده يعني فأنا آه، رُحت كشفت عند الدكتور قال لي: "حاول بقدر الإمكان تبعد عن ال عن الشاشات يعني،" آه. مش شاشة الكمبيوتر ما تقولش بقى شاشة الكمبيوت
ماشي. آه، آه. إمم. جميل آه. ماشي، جميل آه. ماشي، بس ده مجال شُغلك. ما هو ما هو أنت ه هتبعد عنها إزاي برضه؟ ما م يعني
م ما أنا فاهم آه. ما أنا هاقول لك أهو هاقول لك آه يعني قال لي مثلًا: "الأوضة تبقى منوّرة. يعني ما تبقاش قاعد في الأوضة عتمة وشاشة الكمبيوتر بس الي في وِشَّك منوّرة. فأنت لازمًا يبقى في نور ب برضه مسروج، وبيقول برضه حاول بقدر الإمكان إن أنت إيه، يبقى شُغلك حتّى لو أشتغل يبقى بالنهار بحيث إن الشمس تبقى مثلًا داخلة الأوضة، فأنت ما تبقاش ما يبقاش الشاشة بس اللي منوّرة في عينيك يعني." قال لي على الحوار ده يعني، قال لي: "خُد بالك من الموضوع ده، حاول تبعد آآ"
إمم. جميل. إمم. ماشي. إمم. حلو جدًا. تقعد في أوضة منوّرة ما ما تقعدش في أوضة ضلمة والشاشة بس هي اللي فيها نور.